ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ คือพอจะเล่าเนื้อเพลงให้ฟังได้ไหมเอ่ย?
ำ ไม่เคย ได้ยินใช่ไหม? <chuckles> เนื้อเพลงมัน ถ้าเป็นใน MV มันก็จะไม่ตรงกับเนื้อ เพลงเลยนะครับ แต่ว่าเนื้อเพลงของมันน่ะ มันก็ จะ ขอให้เราอะได้เจอกับคนที่เป็นความรักดี ๆ ของเราสักทีได้ไหม อะไรแบบ เนี้ยครับ เราแบบถึงขั้นทำพิธีบวงสรวงขอเทวดาฟ้าดินมาสาธุกับ เอ่อ ขอให้เราได้เจอจริง ๆ สักกะที อะไรแบบเนี้ยครับ เป็นเนื้อเพลงแบบประมาณนี้ ใช่ เลยรู้สึกว่า เออ เนี่ย ตอนเนี้ยเราก็อยากเจอความรักดี ๆ กับเขาสักกะ ที เออ เราทำไมเจอแต่แบบว่าคนที่มาคุย พอเราอยากจริงจังปุ๊บ เขาก็ไม่ค่อยอยากจะจริงจังกับเรา หรืออะไรแบบเนี้ย ครับ ใช่ เพลงนี้ก็เลยแบบว่าตรงกับชีวิตช่วง นี้ ฟังบ่อย มาก ๆ
อืม อืม ค่ะ อืม ก็ คือมันเป็นเพลงที่สะท้อนช่วงเวลานี้เลยใช่ไหมว่า เราอะก็แค่อยากจะเจอความรักจริง ๆ ที่ไม่ได้แบบว่ามาแล้วก็ไปเนาะ อยากให้เป็น ต อยู่ตลอด มันเป็นเหมือนเพลงแบบมูเตลู อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ ครับผม มันไม่เชิงแบบนั้นนะครับ มันก็ไม่ใช่แบบ เพลงว่าให้เราไปมู มันจะ เหมือนกับประมาณว่า ฉันน่ะเมื่อไร มัน มันเป็นเพลงแบบสวดอ้อนวอน ประมาณแบบว่า ขอให้ ได้เจอความรักดี ๆ สักกะที อะไรแบบนี้อะ สาธุ อะไรแบบนั้น ใช่ ชื่อเพลง ก็เลยกลายเป็น ว่าชื่อเพลงสาธุครับผม เพราะว่าเหมือนกับในเพลงอะมันมี ข การสา ธุ ขอให้เทวดาฟ้าดินได้ช่วยเหลือให้เราได้เจอความรักดี ๆ สักกะที อะไรแบบนี้อะครับ
อืม! เป็นการไหว้ขอนู่นนี่นั่นเหรอ? อา! มัน คล้าย ๆ ค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ล อย่างเงี้ยเรามองว่ามันคล้าย ๆ เพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อเพลงว่า แก้บน ไหมคะ?
อืม เป็นยังไงอะครับ? อาจจะไม่เคยฟัง หรือว่าอาจจะเคยฟังผ่าน ๆ แต่ว่าก็จำไม่ได้ พอจะมีอะ ไรให้ผม แบบเป็นตัวอย่างได้ไหม?
ที่ ที่เขาร้องว่า "ขอให้เจอแต่คนที่เขาจริงใจ คนที่เพิ้นบ่อมีคำ คะ พันธะใด ๆ คนที่เขาสิมีแค่หนูคนเดียว อยากได้อีหลี"
อืม

อืม จะบอกยังไงดีนะ มันเป็นเพลง ส แบบ โทนเสียงเขาก็จะแบบว่า มันแบบเบา ๆ "It's ok It's ok It's ok" อะไรแบบเนี้ยครับ มันเหมือนกับว่า
เป็นเสียงนุ่ม ๆ ไหมคะ?
ใช่ครับผม ฟังไปมันก็รู้สึกว่า เออ มันเป็นการปลอบใจเราไปด้วยว่า เออ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร คนเรามันผิดพลาดกันได้ ไม่เป็นไรเลย ยังไงเดี๋ยว มันก็ผ่านไป ครับ เป็นทำนองแบบ ทำนอง ก็ทำนองช้า ๆ นิดหนึ่ง แต่ว่าเนื้อ เพละ อุ๊ย ส จะบอกว่าเนื้อเพลง เอ่อ นัก เสียะ น้ำเสียงของนักร้องที่เขาถ่ายทอดออกมา มัน เอ่อ มันเหมือนกับเพื่อนปลอบใจเราจริง ๆ เวลาที่เราได้ฟังอะ เป็นแบบนั้นมากกว่า ครับ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ เป็นฟีลแบบว่าเพื่อนที่แบบว่าให้คำปลอบโยนเรานั่นเองเนาะ เราก็มองว่า ก็เป็นเพลงที่แบบความหมายดีมาก ๆ เลย เพลงหนึ่งเลยนะคะเนี่ย อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ นอกจากเพลง "It's ok" เนี่ย มันยังมีเพลงไหนไหมคะ? ที่คุณรู้สึกว่า มันบ่งบอกความเป็นคุณได้อีกอะค่ะ
ใช่ ใช่เลย ครับ อืม ถ้าส่วนใหญ่ ตอนเนี้ย จะเป็นเพลง แบบกึ่ง ๆ เชื่อในเรื่องความรัก อะไรประมาณอย่างงั้นมากกว่า เพราะว่า เหมือนกับ เหมือนกับตอนเนี้ยแบบ ว่า เลิกคุยกับคนที่เราคุยมาเนี่ย 1 ปีเลยนะครับ แล้วเรา เพิ่งเลิก คุยกันไป เนื่องจากว่า สถานะ มันไม่ชัดเจน แล้วพอได้ยินเพลงเนี้ยขึ้นมา เพลง "สาธุ" ของวง ASIA7 ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินไหม?
อือ ทำไมล่ะคะ? อืม อุ๊ย